あの、普段の生活の中とか、あと仕事とか、何か、あの、プレゼンテーションしなきゃいけないとか、色んな不安があるようなことってあると思うんですけど、そんな時って、どんな練習をしたりしますか？
はい。 そうですね、まあ、不安がある時は、まあ、基本的には、あの、考えないっていうのが一番大事だと思うんですよ。
ええ。 はい。 おお。かんはい。
というのもですね、あの、考えると、不安ってどんどん広がってくっていうのを、あの、以前聞いたことがありまして
ええええええ。
あの、ま、不安の種を広げないように、あの、もう、あの、考えを広げすぎないっていうのは、あの、習慣づけるといいらしいっていうのは、心がけています。
はい。 うーん。ただ、その、考えを広げない ていうのを、意識的にやる何かテクニックなものってあ的なものってありあります？
そうですね。ええ、僕がやってるのは、あの、考えるべきこと、あの、考えないべきこと、まあ、あの、例えば、あの、まあ、ふわいい考えってのは、あの、まあ、プレゼンの前の準備だとかってのがあると思うんですけども、悪い考えあの、いめ建設的じゃない考え方っていうのは、その、あの、ぐるぐる同じことを繰り返し考えるようなことってのは、これは、もう止めた方がいいかなというふうに、おも考えています。
うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 そうですよね。なんか、あの、その悪い考えって、気が付くと頭ん中でぐるぐるさっき仰られたように、あの、どんどんどんどん増幅してくような、なんかイメージあるんですけど、それを止めるってのは、なかなか難しい印象がある人が、結構多いと思うんですけど
ああ、はい。 はい。 そうですね。最初のうちは、やはり、その、いきなり出来ることじゃないと思うので、あのあの、そうですね、ちょっとずつ、ま、いきなり止められるようになるというのではなく、あの、ちょっとずつ、習慣として減らしていくっていうのが一番いいアプローチだと思ってますね。
ええ。 はい。 ええ。 おお。 ほうほう。減らしていくってのは、あの、他のことに意識を持ってくとか、そういう考え方ですか？
ああ、とですね、あの
ええ。
まあまあ、まず、いあの、さ考えのチェックと自分の考えを、これは、あの、せま、生産性があるかってのを、まあ、チェックする習慣っていうのをまず取り入れて
はい。 あ、はい。
で、あの、ま、あまりひどい場合は、もう、あ、今自分ひどいんだなっていひどくふ不安なんだなってのい認識して、ああ、そ、もそ止めることに、徹しますね。<chuckles>
はい。 うーん。止めよう、止めようって思ってるその心理状態が、逆にそれを増幅してるしまうようなことってないですか？
ああ、ま、人によっては、そういう人がもしかしたら居るのかもしれないですけども、そうですね、あの、まあ、考えの種が広が考えの内容、種自体が広がってない以上は、もう、それがだんだん習慣として、あの、マイルドになってくんじゃないかなっていう風に自分は感じています。
うんうん。 ええ。 ええええ。 ああ。はいはい。じゃあ、やはり訓練が大事っていうことなんですね。うんうん。
そうですね。あの、いきなり出来ることじゃないので、日頃からやるってのは、大事だと思います。
うそうですよね。これ、あの、こういうことを考え出したきっかけって、何かきっかけになるような出来事ってあったんですか？
ああ、というのはですね、実は、その、ぼこれは、僕、あの、専門家に実際言われたことなんですよ。
ええ。 はい。
なので、あの自分も自身もあの、何でしたっけ、ちょっと専門用語を忘れたんですけども、あのぐるぐるを抑える方法として、あの、<chuckles> あの、エネルギーそうするとエネルギーの消耗が激しいので、そういうことは避けた方がいいですよという風に聞いたので、それはきっかけでやっているようにしています。
ええ。 はい。 あ、はい。 ええええ。 ああ、おお、確かに、あの、頭だけで考えてるはずなのに、体も疲れるっていうことありますもんね。
そうですね。やはり体力っていうのは有限ですから、あの、そんな無限に、あの、大丈夫かなって考えて、よ余力は無いわけですよ。
うーん。 はい。 はいはいはい。うん、じゃあ、あの、そういう時に行う、まあ、練習というか、あの、そういうのをだんだん習慣づけていくことだと思うんですけど
はい。 はい。
あの、初めてまあ、そういうのに挑戦する時に、どんな流れで、どんなその考え方で、あの、考えないようにさせる方法として、なんかいいのがあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、まあ、あまり酷くて自力で止められない場合は、ま、あの、ま、人に相談する、まあ、場合によっては専門家に相談するっていうのも大事だと思うんですけども。
はい。 うーん。
そうするとあの、まあ、認識が出来るわけですから、まあ、考え方として少しずついい方向に変わっていくわけですから、まあ、1人で頑張る必要もないという風に思っているんですね。
はいはい。 ああ。 はいはい。あ、じゃあ、専門家っていうのは、あの、カウンセラーみたいな人のイメージですか？
そうですね。
うんうん、ふん。へえ。
まあ、カウンセラーでなくても、あの、精神科医でも
はい。
まあ、何かしらの専門家に繋がればいいと思っています。
うーん。「あ、今自分の、あの、その、考え方の状態がこうこうこうで、あの、不安が取れないんだけど」みたいな感じで相談するってことですかね。
そうですね。
うーん、ふんふん。 その専門家の人ってのは、そんな時にどんなアドバイスをくれるんですか？
まあ、僕が相談してる人がよく言ってるのは、その、まあ、ケースバイケースだとは。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
なので、ま、例えば僕の場合は、寝る前に、あの、そうですね、同じようなことをぐるぐる考えがちなんですけども
はい。
あの、これはもうもうもう止めもう止めた方が、<chuckles> もう他のこと考えようってやってもあまりもう、ね寝る前になわけですから。ま、止めるのが一番いいアプローチだと思うんですね。
ええ。 おお。止める。止めるっていうのは、なかなか難しい印象は <chuckles> 拭えないんですよね。
あの そうですね。あの、なんか、あ、今なんか、あ、す始まなんか、なんだろう、徐々に始まりかけているぞっていうのが認識出来るように、ななるのが一番大きいステップだと思います。
ああ、まずは自分がそういう状況で、そのぐるぐるが始まったっていうのを自分で理解することが、まず第一段階みたいなイメージですか？
そうですね。そういうところがあると思います。
はいはいはい。じゃあ、その第二ステップとして、止まれって、あの、自分に言い聞かせるみたいな、い感じですか？
あ、そうですね、はい。やはり認識しないことには、ま、出来ないので。
うーん。 ああ、じゃあ、そこで、その、止まれって言って、ま、最初の最初はなかなか難しくても、練習というか回数こなすうちに次第に、あの、ほんとに止まってくるようになるんですね。
そうですね、あとあ、そうだ、え、ま、考え止まる以外にも、その、やはり疲れてる方が不安が広がりやすいと思うんですよ。
はい。 おお。
なので、あの、日頃から、あの、エネルギーを消耗しすぎないっていうのも大事だと思います。
はいはいはい。あ、そういう、こ、疲れてるそれは、でも、あの、疲れでもいろんな疲れがあると思うんですよね。あの、よく運動して疲れて、あの、気持ちよく何も考えずにぐっすり寝れるみたいな気持ち良さもあるじゃないですか。
ああ。 なるほど。 そうですね。ここでは、あの、精神的な疲れですかね。
ああ。
が、主だと思います。
はいはい。となると、ま、普段から余計なストレスを溜めないように、あの、精神的に、あの、それを、あの、ま、いなすというか、回避するような方法を考えておいた方がいいってことですか？
そうですね。あの、あと、あの、あまりストレスが多くなりそうな場面は避けるっていうのは、やはり、出来出来るのが一番ですね。
うーん。はいはい。え、じゃあ、そうなると、あの、そのストレスが、ああ、なんか、ストレス溜まってきたなと、疲れが溜まってきたなと思った時には、何か、その、対処法とか、あの、その、ストレス解消法みたいなことってありますか？
はい。 そうですね。ストレス解消法。ま、これもやはり人によると思うんですけども、僕がやってるのは、もう、たくさん食べること、たくさん寝ることですね。
ええ。 ええ。 おお、たくすあ、確かにそうですね。あの、両方あ、はい。
もう、生理的欲求に直接影響がするものなので。<chuckles>
うん、ですよね。確かによくお腹が満たされると、<laughs> あの、幸せになるって言いますしね。
はい。 はい。 はい。一番即効性があるんじゃないかなと思います。<chuckles>
おお。 はいはい。え、じゃあ、そんな時に、あの、よく食べる食べ物とか、なんか決まってるものはありますか？
ああ、ちょっと、正直これは良くないことなんですけども、お肉をついつい食べちゃいますね。
ええ。 あ、ごめんなさい、もう一度お願いします。
おお肉をよく食べちゃいますね。
おお。お肉って言っても、あの、焼き肉だったりとか、色んな食べ方あると思うんですけど、どんなお肉を。
そうですね。あの、まあ、ま、多いのは牛丼とかなんですけども、その、あの、やっぱり、あの、一番いいのは、あの、けバランスよく食べるのがいいと思うんですけども。あの、ま、ちょっと偏ってますけども、たくさん食べるってね、美味しいものをたくさん食べるってのを心がけてますね。
ええええ。 あ、はい。 うん、ふんふん。 ええ。 ああ。もう、あ、その、栄養どうこう以前に、もう、これ食べて気持ち良くなれるならってことで。
ま、回復方法の1つとしてやってますね。
はい。あ、いいですね、それね。お、他には、えっと、食じゃないと、今度睡眠ですよね。
はい。
ん、で、その、睡眠は、やっぱり、あの、最初のお話戻っちゃうと、あの、頭がぐるぐる回ったりとかストレスが溜まってると、なかなか、ん、眠りにつけないようなこともあると思うんですよね。
ああ、そうですね。はい。
うそんな時はどうしてます？
ええっとですね、まあ、そうですね、僕自身もそうゆうことがあったんですけども
ええ。
もう、あまそえそんなにひどい場合は、正直、睡眠剤を飲むしかないと思うんですけども。
おお。
やはり、あの、そまあ、寝れないってのは、あの、重大な問題ですから。
あ、はいはい。
そこはやはり専門家につないでいただくしかないと思うんですけどもええっと
あ、やはり、あええええ、どうぞ
ま、睡眠の質を高める方法としてやってるのは、まあ、アイマスクですね。
はい。うーん
これが意外といいといいと思ってます。
ええ。 アイマスクってことは、もう余計な、その、明るさみたいなのが、もう極力排除するっていうことですね。
その 気持ちいんですよ、単純に。
あ、そうなんですか。
目にちょっとした圧力があって、僕、結構好きなんですね、あれ。
ええ。 へえ、いいですね。
はい。
ほほほ。他には何か、例えば、あの、寝る前にはスマホを見ないとか、色々、あの、寝やすいあれってあるじゃないですか。
ああ。 ありますね。
何か気をつけてることとか、実践されたことってありますか？
そうですね。僕、その、夜食をついつい食べがちなので、それは、あの、体にあまり良くないので、あの、相談したことがあるんですけども、もうその場合は、早く寝ろと。
ええ。 はい。 ええ。 はい。そう、それははい。
<chuckles> 言われましたね。 あまり はい。あまり遅くまで起きてると、そりゃ、お腹減るから、その、もう、そうなる前に寝なさいって言われましたね。<chuckles>
うーん。 ああ、じゃ、あの、食べて寝ろじゃなくて、食べる前に、お腹空く前に寝ろってことですね。うん、まあ、そうですよね。うーん。まあ、でも、それでもついちゅいつい、あの、食べてしまうことって、今まであったってことですよね？
そうですね。 はい。 まあ、正直ありました。<chuckles>
うーん、そんな時って、いあの、眠りにつくのは結構簡単でしたか？
まあ、ちょっといい結構寝やすさで言うと寝やすかったですね。多分血糖値が上がったからなのか。
おお、そあ、そういうもんなんですね。
ただ、ちょっとす食べて食べちゃう時間で、寝る時間は遅れてるので、ちっとそれはあまり良くないかなという風に思いましたね。
ええ。はい。 ああ。え、ちなみにその寝る時間と、あとその睡眠時間朝何時ぐらいに起きてみたいな、毎日のその、ルーティンみたいなものはあるんですか？睡眠に関して。
あ、ルーティーンですか。特にすま、すぐに思いつくものは無いんですけども、ええ、そうですね。ま、パソコンはなるべく早めに切るっていうのは心がけてますね。
ほお。 ああ、はいはいはい。やっぱり目に刺激になるとかって言いますもんね。
はい。あ、あとあのあの、そうすね。ま、寝る前に、あの、そうすね、き聴く音楽みたいなのもありますね。
うん。 はい。 おお、それはリラックスするためとかですか？
はい。 そうですね。そうするとやはりそのぐるぐる考えることもあ、そうなんす、無くなるので。
ええ。 えええ。
あの、そっちに意識が向くので、これも結構いい、不安なくすのにいい習慣なんじゃないかなと思います。
ああ、いいですね。ちなみにどんな感じの音楽ですか？それは。
はい。 そうですね。まあ、ええ、Lo-Fi っていうんですけど。
Lo-Fi、はい。
まあ、ちょっと落ち着くようなおジャンルですね。
うーん、それは、あの、自然の楽器を使った、その、ボーカルとかがないような音楽ですか？
まあ、ちょっと正直わからないです。
おお、Lo-Fi ですね。あ、なんか
ま、ほかには雨音とか聞いたりしますね。
雨音、あ、確かに落ち着くって雰囲気ありますね。
はい。 はい。
ああ、いや、面白いですね。うーん。いや、でも本当、あの、参考になるお話たくさん聞かせていただいて、すごく勉強なりました。
あ、いえいえ、こちらこそ。
ええ、いや、ほんとに、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ、ありがとうございます。
あ、はい、じゃあ、失礼いたします。
失礼します。
はい。